Sì, le abbiamo spiegato
Che insomma è un po' particolare da spiegare, abbiocco, perché significa proprio una certa cosa, non è solo avere un po' di sonno, è proprio l'abbiocco, è proprio qualcosa che arriva un po' anche improvvisamente, no? <chuckles>
Sì. Sì, sì, magari di solito arriva dopo che si mangia. Ehm, sì, quando magari si fa un viaggio in macchina, è proprio una cosa all'improvviso, che poi magari non dura neanche così tanto. Io inv ehm, a lem me l'ha chiesto, ehm, anche se questa qua non la uso tantissimo, come parola, abbiocco, perché non è proprio un intercalare, ehm, ho cercato di spiegargliela utilizzando la parola nap, che vuol dire riposino. Però in realtà, le ho proprio detto che non è proprio un riposino, uhm, propriamente detto.
Dopo pranzo, sì, è vero. È vero. Sì. Ah. Eh. No, perché è una sonnolenza in realtà l'abbiocco, quindi, è qualcosa che precede, quindi è un po' neanche non so in inglese se esiste. Ah, non c'è.
Non c'è. No, non c'è. È è una e io di solito per spiegarglielo cioè, io per spiegarglielo, le ho detto: "Guarda è un po' come" io lo uso quando mi prendo il caffè dopo pranzo m e e s dopo che magari si è pieni, ecco, anche se il caffè in quel caso ha l'effetto opposto, perché non è un non mi sveglia, ma anzi, mi addormenta ancora di più, in quel caso, <clears throat> viene l'abbiocco. <chuckles> Esatto.
Sì. È vero. Ti concilia. <chuckles> Senti ma tu sa sai da dove viene questa parola?
No, sinceramente no. Diciamo che
Chissà da dove viene. Eh, infatti.
Mah, probabilmente, n diciamo non non vorrei dire, e ecco, non non prendi quello che ti dico con le pinze, però ecco, la maggior parte delle parole vengono, uhm, dal latino, così son state modificate durante gli anni, poi, ehm, questo cambia anche se sono se sono del dialetto o meno che poi anche il dialetto proviene dal latino stesso, e non dall'italiano standard come lingua, ehm, perché l'italiano standard come lingua, proviene proprio dal dialetto, capito? Quindi, ehm, tutto proviene da da quella lingua e poi alcune parole si sviluppano, ehm, di più rispetto ad altre, a seconda anche della dell'area geografica, quindi c'è differenza. E sinceramente, io non ho mai sentito una persona del nord Italia, utilizzare abbiocco, quindi credo credo
Sì. Sì, sì, sì. Certo. Sì, sì, sì. È vero. Sì, che sia probabilmente no mhmm, o romana o centro Italia. Senti, ma ti ma ti sei mai chiesta, che cosa cosa succede per esempio quando queste parole vengono usate per esempio anche in un film? E devono essere, ehm, m m tradotte magari con lo stesso sync del labiale, e quando ci sono eh, infatti, che cosa c chissà come come fanno i traduttori, devono essere veramente m più che altro non solo i traduttori, ma quelli che adattano il il dialogo, proprio al labiale.
Centro. Sì, perché poi Sì. Eh, <chuckles> e lì ci vuole